Saya tuh pernah loh dapat serangan panik ya pertama kali waktu, eee, tahun la eee, 2 tahun lalu mungkin ya, sekitar 2 tahun lalu, eee, itu me mengerikan sekali karena itu serangan panik atau, eee, anxiety attack ya disebutnya ya, dalam, eee, oleh ba bahasa kesehatannya itu oleh dokter, eee, itu mengerikan sekali karena saya enggak pernah loh, apa namanya, mengalami seperti itu dan dari situ saya baru tahu rasanya itu serangan panic attack itu gimana gitu, ih, bahaya banget gitu dan, kayaknya saya, eee, jadi sampai sekarang itu kayak takut banget kalau kejadian lagi seperti itu. Nah waktu itu kan memang, eee, nggak ada te nggak ada ini nya ya karena pertama kali, eee, lemes segala macam gitu langsung tiba-tiba masuk eee, tiba-tiba lemes nggak bisa jantung berdebar keringetan gitu, "Ini apa?" gitu. Nah barusan saya tahu bahwa itu adalah, eee, serangan panik, eee, jadinya saya belajar dari situ dan, eee, benar-benar takut, eh, untuk, eee, apa namanya, mengulangi lagi tapi kayaknya nanti bisa jadi adik akan akan muncul lagi kalau saya cemas seperti itu Kak. Nah karena mungkin kamu nanti bisa kasih ini deh ya, apa namanya, eee, pandangan-pandangan ya soal itu supaya nanti enggak terulang lagi gitu, nah gimana caranya itu? Iya.
Iya? Mmm. Oke? Mmm. Mmm. Mhm. Mmm, baiklah. Mmm, gitu oke, wah Kakak pasti, eee, benar-benar kaget ya dan kewalahan nih ya, setelah, eee, mengalami serangan panik ya Kak, pertama kali gitu rasanya ya kayak, tubuh tuh mungkin nggak bisa dikendaliin ya Kak, dan, eee, pikiran itu tuh langsung penuh nih dengan ketakutan gitu, ya siapa pun yang mengalaminya untuk pertama kali pasti, eee, bakal merasa juga, eee, takut itu tuh bakal datang lagi gitu kan Kak ya? Tapi mungkin sebelumnya aku mau bilang, eee, makasih dulu ya Kak ini udah mau, berbagi nih cerita gitu kan, nah cuma sebelum masuk lebih jauh gitu ya Kak boleh nggak sih aku tahu dulu gitu apa sih yang Kakak rasain nih sekarang setelah beberapa waktu, eee, berlalu sejak kejadian tersebut Kak?
Iya. Mmm, iya itu kan terjadi tahun, eee, bera 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu nah, eee, yang saya rasakan, ya memang ada symptom-symptom yang agak sama gitu loh kalau yang dulu memang kan langsung bersamaan semua datangnya kali ya? eee eee, nggak bisa jalan gitu, eee, lemes kakinya lemes, heeh, mau jalan lemes kaki, kayak nggak ada energi bawaannya da nya padahal aku udah makan, gitu loh, mes lemes terus kemudian tangan basah ya, jantung berdebar-debar, itu itu tanda-tanda ininya, tanda-tanda yang yang paling, eee, paling, eee, jelas gitu loh.
Mmm. Mhm. Iya? Mmm, oke. Mhm. Oh iya iya. Mmm, paham, wah kejadian seperti itu, eee, biasanya meninggalkan, eee, bayang-bayang ya Kak yang kuat banget ya Kak? Nah cuman ketika serangan panik itu muncul pertama kali Kak, apa sih hal pertama yang terlintas di pikiran Kakak?
Iya. Iya. Nggak ada, serangan pertama kali itu karena waktu itu saya kan nggak tahu ya nggak tahu kejadian kalau itu serangan panik, cuma karena papa saya kan meninggal karena jantung ya jadi itu kebawa-bawa terus padahal saya juga enggak ada, waktu papa saya meninggal saya enggak enggak enggak di tempat kan, cuman memang, eee, mengotopsi ya, papanya papa saya sakit, ja eee, apa namanya, meninggal jantung gitu. Nah semenjak itu saya sangat memperhatikan sekali pokoknya kalau jantung saya debar-debar sedikit ini sedikit, ah, saya pasti, eee, khawatir lagi gitu karena, selalu ada di bayangan kan bahwa, oh, papa saya jantung loh meninggal karena jantung jadi, saya kayak, takut banget kalau udah urusannya dengan, eee, jantung gitu karena kan, panik itu kan yang tadi s kan yang serang jantung tadi itu kan gitu. Jadi, mmm, dan gejalanya juga kan yang jantungnya berdebar-debar keras itu jadi saya s khawatir banget. Jadi kalau, mulai berdebar-debar lagi nih jantung nih udah agak ini enggak enggak jelas aturannya kadang malam Kak kadang malam tuh suka gitu, heeh, jadi aku langsung bilang ini karena pasti saya banyak pikiran ini jadi begini lagi oh yu aku cemas banget itu.
Mhm. Iya. Mmm, oke. Mhm. Mmm. Oke. Mmm. Mhm, berubah. Oh gitu ya? Mmm, baiklah wah, eee, sebelumnya mungkin aku mau bilang berduka cita dulu ya Kak turut berduka cita lah gitu atas, eee eee, iya orang tua Kakak gitu kan. Tapi memang kalau ngomongin hal tersebut ya banyak orang, eee, yang langsung ngerasa takut ya Kak akan kehilangan kendali dan itu wajar banget Kak. Cuman apa sih Kak, eee, apakah Kakak gitu pernah nih sempat ngerasa bersalah atau mungkin malu nih karena, mmm, kejadian panik tersebut terjadi di momen atau tempat yang tertentu Kak?
Iya makasih. Enggak sih, saya enggak pernah sih merasa, apa namanya, malu atau ini ya, cuman memang bahkan dulu aja tuh teman saya saya akhirnya saya langsung telepon dokter ya karena lagi sendiri ini bukan persoalan persoalan ininya justru karena kalau lagi sendirian itu kan bahaya banget kalau ada seperti itu kan. Siapa yang harus saya telepon, ya udah waktu itu langsung nelpon dokter aja kan pas udah gitu malam pula, eee, rumah sakit kan udah tutup nih untung diangkat ya saya telepon emergency itu di dokter, emergency dokter ditanya di gejalanya ditanyain sama dokternya, gini gini gini gini nggak, "Kamu bisa jalan?" "Nggak," "Coba kamu lihat di depan kamu semua sebutkan barang-barang jelas nggak?" "iya jelas, tapi saya nggak bisa, Dok," saya bilang gitu, "ini udah nggak bisa jalan, saya gemetar banget kaki saya," gitu, bingung, "Apa ini?" gitu. Udah langsung, "Oh udah itu, ini apa, panik itu, udah langsung kamu ke emergency saja," langsung ke emergency 4 dokter yang meriksa gitu. Nah teman saya saya telepon untuk nganterin ke rumah sakit, teman saya bilang, "Kamu itu cuman stres, udah sini ke taman aja ayo," gini ta aku nggak percaya <laughs> karena bagi saya itu panik itu enggak bisa diajak main-main gitu loh kalau udah urusannya jantung, seperti itu. Jadi memang saya enggak ada rasa malu kalau soal itu malah saya yang harus ambil lang 1 langkah gitu, cuman ini tadi mengulanginya lagi itu loh yang kadang suka, eee, khawatir gitu ya kok tiba-tiba aja, heeh, biasanya langsung datang lagi tiba-tiba seperti begitu.
Mhm. Mmm, oke. Betul, mhm. Iya. Mmm. Mmm. Mhm, betul. Mmm, mengerti Iya betul. Mhm. Mmm. Oke wah iya ya Kak, kalau ngomongin tentang hal tersebut memang mungkin ya nggak pe nggak ada ya rasa malu tersebut mungkin ya, eee, namanya serangan panik, eee, lebih ke kayak panik gitu Kak ya? Dan aku ng kebayanglah gitu ngerasain juga lah gitu, daripada ketimbang malunya lebih ke paniknya gitu kan ya? Repot aduh ini gimana? Gitu kan kepikiran gitu kan? Nah cuman, eee, apakah setelah itu Kakak jadi menghindari tempat Kak? Mungkin atau situasi tertentu ada nggak?
Iya. Betul. Iya. Enggak sih justru saya malah, mmm, enggak ada, saya enggak ada enggak ada efek ke situnya, menghindari tempat tertentu atau apa enggak paling yang saya hindari ya, kalau ada misalnya, eee, saya nggak suka nonton film yang yang yang yang kayak mengandung apa namanya, eee, memperlihatkan visual yang kayak bunuh-bunuhan gitu atau yang darah-darah, aduh aku nggak bisa memang dari dulu nggak suka gitu. Iya dan dan ya cuman memang kecemasan mungkin ini yang biasanya dari diri sendiri atas keadaan saya mungkin ya, yang yang yang kayak s nggak jelas sekarang. Mungkin kalau ke saya kebanyakan mikir gitu loh, kalau saya kebanyakan mikir, kebanyakan khawatir gitu ketidakjelasan dalam karir, dalam hidup nah itu biasanya, eee, muncul lagi seperti itu gitu jadi teringat lagi yang 2 tahun lalu itu dengan kondisi yang sama kan, 2 tahun yang lalu pun waktu saya dapat serangan itu kan gitu juga tuh latar belakangnya tuh, karena, eee, apa namanya, eee, lagi nulis ya mau ujian, eee, belum dapat beasiswa, udah dapat tagihan puluhan ribu dolar, wah, udah langsung dang dung dang dung jantung jantung saya tuh, seperti itu. Nah, sekarang begitu lagi, eee, sedikit-sedikit gitu loh kalau misalnya, eee, me cemas ya dengan dengan, "Oh, duh, belum ada pekerjaan lagi nih, eh, aduh ini udah setahun lagi dah lewat nih, nggak kerasa." Ah, itu mulai lagi tuh jantung tuh, iya seperti itu.
Mmm. Oh ya, mhm. Betul, iya. Mhm. Oke. Mhm mhm. Mmm. Iya. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm, oke. Mmm, oke Kak, wah berarti memang di sini, eee, fokusnya mungkin ke kecemasan ya Kak? Takut ya rasa khawatir berlebihan gitu, kepikiran dan sebagai gitu ya? Nah mungkin, eee, kalau dari, eee, cerita Kakak gitu ya aku ada banget nih masukan untuk Kakak gitu ya. Jadi, eee, serangan panik pertama kali memang, eee, sering ya kerasa kayak ancaman besar gitu kan. Padahal ya tubuh Kakak tuh lagi mencoba untuk kasih sinyal gitu kan bahwa, eee, beban yang ditahan itu tuh udah ngelewatin batasnya gitu. Nah ketakutan bahwa, eee, hal tersebut akan terulang itu tuh biasanya muncul karena pengalaman itu tuh, eee, sangat-sangat intens Kak dan nggak bisa diprediksi gitu kan ya. Namun, eee, serangan panik, eee, bukan berarti ada sesuatu yang salah ya Kak dengan diri Kakak gitu, kondisi itu adalah ya reaksi tubuh yang terlalu cepat menekan, eee, tombol bahaya lah ibaratnya gitu meskipun ya keadaan sebenarnya aman kan ya gitu. Nah dengan Kakak memahami apa yang terjadi di tubuh dan pikiran, Kakak tuh bisa nih mulai ngelihat bahwa rasa takut ini tuh bukan pertanda bahwa akan terjadi hal buruk gitu loh tapi ya jejak dari pengalaman yang, eee, apa ya, cukup mengagetkanlah gitu loh. <sniffs> Nah mungkin, <clicks tongue> pelan-pelan Kakak bisa nih, eee, mengembalikan rasa aman tersebut dengan, eee, mengenali ya sensasi fisik gitu loh, terus mengidentifikasi juga pemicunya dan juga kasih tubuh tuh kesempatan gitu Kak untuk tenang tanpa harus ngelawan kecemasan, eee, secara keras gitu. Karena setiap langkah kecil yang Kakak ambil itu tuh kayak kasih ruang gitu loh untuk bernapas dan ngebiarin rasa takut muncul tanpa panik dan juga mengubah dialog batin lah Kak menjadi lebih lembut gitu loh akan ngebuat pikiran tuh sadar bahwa sebenarnya serangan panik itu tuh bukan musuh yang selalu mengintai gitu bukan, eee, apa ya, bukan musuh yang selalu membersamai gitu Kak.
Iya. Iya. Oh iya boleh. Iya. Iya. Iya. Iya. Oh ya. Oke nah, eee, apa namanya, eee, s teknik yang kamu bilang tadi itu harusnya seperti apa?
Mmm, oke mungkin kalau untuk solusinya nyata gitu ya hal yang bisa Kakak lakuin ya Kak gitu, Kakak bisa banget nih coba untuk, eee, latihan, eee, grounding 5-4-3-2-1 itu itu bisa banget Kak dicoba. Jadi, eee, cara ini tuh ngebantu tubuh, eee, untuk kembalilah ke realita ketika Kakak, mulai nih muncul tanda-tanda panik. Jadi kayak sebut 5 hal yang bisa dilihat, 4 yang bisa disentuh, 3 yang bisa didengar, 2 yang bisa dicium, dan, eee, 1 yang bisa dirasain gitu ya. Tujuannya apa, itu untuk, eee, memutuslah aliran pikiran, eee, panik yang berputar cepat tersebut Kak, gitu, <sniffs> <clears throat>
Oh begitu ya? Oh sebenarnya panik itu karena per per per perputaran pikiran yang cepat? Jadi maksudnya 5-4-3-2-1 tadi itu saya coba lagi, maksudnya menyentuh bersamaan begitu maksudnya ya? Saya menyentuh kemudian saya melihat saya meraba, dan saya, eee, apa tadi lagi? Eee, diingat oh oke.
Iya. Mhm. Didengar-dengar, terus Kakak juga iya mencium, eee, maksudnya, eee, 2 yang bisa dicium ya gitu apapun itu dan, eee, 1 yang bisa dirasain juga gitu.
Iya. Oh oke oke oke oke itu berarti saya lakukan bersamaan ya?
Mhm. Betul betul atau ya Kakak juga bisa nih coba, eee, catat ya waktu dan situasi nih sebelum gejala muncul. Nah ini tuh fungsinya apa gitu untuk ngebantu menemukan pola gitu loh Kak apakah Kakak sedang lelah, kurang tidur tertekan, kelaparan atau ya ada konflik gitu. Nah dengan pola yang jelas kaya gini kan Kakak bisa nih mencegah sebelum meledak seperti sebelumnya.
Oke. Iya. Oh betul sekali. Oh iya ya, betul sekali itu ya menentukan pola itu sebenarnya mungkin sangat penting ya? Ini saya belum pernah pikirkan sebelumnya juga itu untuk, bagaimana melakukan upaya cope ya me mengatasi dari diri sendiri dulu dari hal yang kecil. Ini bagus sekali sarannya ya jadi saya akan coba dulu 1 tadi mungkin dari apa tadi? Metode grounding tadi ya? Saya, eee, melakukan bersamaan secara pelan-pelan, melihat, mendengar, mencium, meraba, kemudian, eee, apakah itu selaras semua, untuk, eee, membes agak menenangkan mungkin ya, mengembalikan ke pace-nya. Kemudian saya mencatat pola ya, eee, kalau misalnya, eee, deg-degan lagi jantungnya gini apalagi nih, apa yang terjadi. Jadi saya bisa lihat di situ penyebabnya minimal ya dari mengetahui pola, saya bisa berarti mengetahui, eee, apa, penyebabnya ya. Oh ya ini bagus sekali sih sarannya, bagus ya Kak me terima kasih sarannya Kak saya akan coba nanti ini.
Mhm. Iya. Mmm. Betul. Iya. Mhm. Oke deh Kak. Iya terima kasih banyak juga sampai jumpa.
Iya.